Hı hı.
Nasıl hatırlıyorsun o ilkokul dönemi? Eee, beklentiler nasıldı senden? Sonuçta her anne, babanın aşağı yukarı da beklentileri aynı. Yani başarılı bir evlat, değil mi?
Evet. Tabii. Evet, evet, tabii. Eee, yani
Yani. Sende nasıl gelişti bu durum?
eee, şöyle hatırlıyorum; benim ilk böyle üniformayı aldığımız zamana dair böyle gözümün önüne gelen bir anım var. Eee, böyle okul, eee, elbisesi bütün gibi bir şey. Bir yakalık falan vardı bizim zamanımızda, hâlâ yok sanırım. Eee, bizimki mordu. Böyle koyu bir morumsu bir renkti. <chuckles> Evet, evet. Eee, o dönemlerde kolejlerde falan olurdu bu önlük. Bizim okul da böyle, eee, polis çocuklarının çok olduğu yoğun bir okuldu. Ama devlet okuluydu. Ya, ama kolej havası vardı etrafta öyle bilinirdi. Eee Evet, iyiydi gerçekten o dönemlerde. Eee, önlüğümü hatırlıyorum. Böyle 1 karış boyum var. Eee, di dizimin altında böyle yerde sürünecek neredeyse önlük. Hani, o kadar küçüğüm. Hani, bunu böyle, eee, orta sınıfa kadar falan üniformayı değiştirmeyelim diye, hani, büyük de almışlar bizimkiler sağ olsunlar. Evet, evet. Seneye de, sonraki seneye de giyeyim diye sağ olsunlar. Şeyi çok net hatırlıyorum. Babam şey demişti: "Eee, derslerinin hepsi 5 olacak." Ben şeyim ama, yani, 1'inci sınıfa gideceğim ve dersin ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Hani, bir anaokulu falan öncesi bir şeyim yok zaten. Oradan başlamıştı, yani, beklentileri böyle anlatabilirim herhâlde.
Harika. Hı hı. Mavi önlük mü? <chuckles> Gerçekten mi? A! Çok değişik. Hıı. A! Ne büyük şans. A! Tabii. Hı, çok tatlı. <chuckles> Hep öyle olur ama o. Hep öyle olur. <chuckles> He. Evet. Derslerin hepsi 5 olacak ama tabii, sen o çocuk aklınla, d ııı, sınav bilmiyorsun, not bilmiyorsun...
Tabii, hiçbir hiçbir fikrim yok.
Eee, bir peki
Yani, çocuk çocuk gelişimine çok ilgili alakalıydı ebeveynim. <chuckles>
<chuckles> Evet. <chuckles> Peki, bir şey sorabilir miyim? En azından, notlar 5 üzerinden miydi? Ha, neyse ki <chuckles> hani, var, bir de o başka bir sistem olsa senin kafan iyice karışır çünkü orada. <chuckles>
Evet, evet, 5 üzerindendi o zaman. Evet, evet. <chuckles> Tabii, tabii. Yani, bilmiyorsun ki 1'inci sınıfa gidiyorsun. Ama hani, aşinalık da yok zaten. Hani, sokakta büyümüşüz; onun verdiği böyle ha haşarılıkla; evde çok bilmişim ama, okulda falan böyle içine sinen bir çocuğum bir de.
Tabii. Ya. Hı hı.